Mein Problem ist es: Ich bin in ein neues Land gezogen vor Kurzem und, ähm, ich habe Probleme damit, Anschluss zu finden. Ähm ich habe zwar 'n paar Leu paar Leute kennengelernt. Das sind aber vor allem Kollegen, ähm, meines Mannes und da bin ich dann eher immer so das Anhängsel und, ähm, ich bin selber noch auf Jobsuche hier, habe also noch keine eigenen Kollegen und, ähm äh, so im täglichen Leben ist es hier auch nicht so einfach, Leute zu treffen. Und ich fühle mich einfach jetzt so 'n bisschen unsicher. Wie wie soll ich da rangehen? W <blows air> wie lerne ich Leute kennen? Wie wie ja, wie schließe ich Freundschaften?
Mhm, ja, da bist du aber wahrscheinlich nicht die Einzige, der es so geht. Also, ähm, nach 'nem Umzug gerade in 'n fremdes Land neue Leute kennenzulernen ist immer super schwierig, weil die ja alle ihren Zirkel schon haben, sage ich mal. Äh, ich nehme an, du bist dann mit deinem Partner ausgewandert, oder?
Ja. Genau, genau, ja.
Okay, ähm ich stelle jetzt einfach mal so 'n paar Fragen in den Raum, damit ich so deine Situation 'n bisschen besser verstehen kann, ne? Ähm, habt ihr denn irgendwie zum Beispiel 'ne Sprachbarriere oder sprichst du die Sprache des Landes?
Gerne. Also, ich b ich spreche die Sprache, ich komme auch so zurecht. Ich spreche jetzt natürlich nicht perfektes Englisch, aber aber absolut ausreichend, würde ich sagen.
Mhm, und ihr seid äh, was ist der Grund, dass ihr ausgewandert seid? Weil dein Mann oder F Partner, ich weiß jetzt gar nicht, ob ob du erwähnt hast, ob ihr verheiratet seid oder nicht, äh, weil der 'n neuen Job da gefunden hat, oder war das einfach so 'ne ja, 'n 'n Lebenstraum quasi da aus dahin auszuwandern?
Hm, genau. Ah, so 'ne Mischung. Also, wir wollten immer mal für 'ne Zeit lang ins Ausland gehen. Ähm, und das hat sich jetzt einfach, ähm, ergeben, weil er tatsächlich 'n Projekt angeboten bekommen hat. Also, wir sind jetzt auch nur für 'n begrenzten Zeitraum hier, für 3 Jahre insgesamt. Und ich glaube, das ist auch so 'n Punkt, der das Ganze noch 'n bisschen schwieriger macht, weil, ähm, wenn die Leute, die ich kennenlerne, das, äh, mitkriegen und das verstehe ich auch aus deren Sicht, äh, dass man dann sagt: „Ja, gut, die ist ja eh bald wieder weg.“ Also, da ähm, da will ich jetzt auch nicht so viel rein investieren. Ähm, äh, da das bleibt halt dann meistens einfach bei 'ner bei 'ner, ja, eher oberflächlichen Bekanntschaft und ähm
Mhm.
Genau, und wie gesagt, also, die die meisten Leute, die ich so kennenlerne, sind einfach die Kollegen dann von meinem Mann, ähm, und, ähm Da dreht sich's halt dann um die Arbeit und, ähm, es ist natürlich auch jetzt keine keine Freundschaftsbeziehung dann, die man da die man da aufbaut, obwohl die alle sehr nett sind, ähm, <snorts> aber ja, das äh, ich werde dann also, ich merke, ich werde auch mit der äh, mit den mit je mehr Zeit vergeht, desto nervöser werde ich dann bei neuen Treffen. Ähm und irgendwo ist es auch immer so: Man man führt immer wieder dasselbe Gespräch. <chuckles> Also, es ist ja, ich weiß nicht, es ist, ähm, es ist es ist es schwieriger, ähm wahrscheinlich ist es einfach schwieriger, als Erwachsener neue Freundschaft zu ver ah äh, zu fe zu schließen, ne? Tja, ist man schon so fest.
Ja, total, weil als a al als Kind bist du ja dann ständig zum Beispiel in 'ne neue Klasse gekommen oder so, hast auch nicht so viel Berührungsängste. Mittlerweile als Erwachsener hat ja jeder so seinen Freundeskreis schon, verlässt den auch ungern. Ähm
Hm, genau, genau.
ja. Also, du meinst quasi, äh, weil du ja gesagt hast: „dass die die die das lohnt sich gar nicht mehr mit äh, sich mit dir anzufreunden“ quasi, weil die anderen schon merken: „Ah, okay, du wenn du jetzt eh dann wieder weg bist, dann ist es den Aufwand quasi gar nicht wert“? Also, das merkst du schon ganz stark, oder, wenn du dann mit den Leuten, ja, interagierst?
Ja, das ist jetzt nicht so, dass einen die das, äh, spüren lassen, aber ich bin zum Beispiel auch in so 'ner so 'ner Expat-Gruppe und da haben alle dasselbe Problem. Also, äh, man lernt zwar andere Ausländer kennen, aber aber Amerikaner kennenzulernen, sagt jeder: „Es ist wahnsinnig schwierig”, da weil die eben ähm, ja, die die es gibt diese <snorts> es gibt da so 'n Vergleich, die die reden dann immer von den, äh, Walen. Die Wale, die dauerhaft irgendwo sind, und die, die einfach, ähm, nur zum Fressen 'n bestimmtes Gebiet sind, die Transiens und die ich habe vergessen, wie die anderen heißen, äh, und die, äh, Expats werden werden eben wie die Wale bezeichnet, die immer nur nur 'ne Zeit lang da sind und dann dann, äh, schwimmen sie wieder weiter, <snorts> und deswegen ist es gar nicht ist es den Aufwand gar nicht wert. Also, das ist, also, tatsächlich jetzt nicht nur 'ne s so 'ne Empfindung von mir, sondern das, ähm, ist auch was, was was andere mir immer widerspiegeln, ähm, dass es denen halt auch so geht.
Mhm. Ja, schwierige Situation. Also, generell würde ich dir mal raten ähm, weil Menschen lernt man immer in sozialen Interaktionen kennen oder soziale, ja, äh, Situationen, sage ich mal. Du hast ja gesagt, du bist in so 'ner Expat-Gruppe. Ich nehme mal an, du du gehst dann auch, äh, viel weg, oder, also, du gehst dann schon auch mal in 'ne Bar oder so, schließt dich nicht zu Hause ein, versuchst schon, mit Leuten in Kontakt zu kommen?
Ja, das versuche ich, <chuckles> ist auch nicht so einfach tatsächlich, ähm, ähm, weil wir sind 'n bisschen älter als, äh, der Standard-Expat anscheinend. Also, die sind alle so um die 10 Jahre jünger und die sind einfach 'n bissel anders unterwegs. Also, da da jetzt Leute in unserem Alter zu finden, ist dann auch noch mal interessant. Aber de m das wäre jetzt gar nicht das Thema. Ich b f gehe auch gerne mit Dreißigjährigen fort. <chuckles> Das würde ich schon auch machen. Hm, genau, aber ja, in so in 'ne Bar oder so, das, äh, das das versuche ich schon, aber, hm, da dann jemanden ganz Neuen zu ke äh, zu treffen, ist ja schon in Deutschland schwierig. Also, in im eigenen, äh, Lebensraum sozusagen.
Mhm. Mhm. Ja, also, genau, wie du schon sagst, ne, desto älter man wird, desto weniger Rolle spielt so die Distanz des Alters oder ja, so wenn man Distanz sagen kann, ähm, fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein. Ja, was mir grade so einfällt, was ich dir als Rat mitgeben kann weil, klar, Bar ist schwierig, ne, da ge geht man ja auch meistens schon mit Freunden hin und hat da auch gar kein Interesse, ähm, irgendwie andere Leute kennenzulernen. Ähm, aber wie sieht's denn zum Beispiel mit Sportvereinen aus? Hast du dich da schon mal erkundigt? Weil da ist ja eigentlich, äh, schon da kommen immer mal wieder neue Leute rein, man teilt so 'n bisschen dasselbe Interesse. Ich weiß nicht jetzt, ob du Sport machst oder dich für ein Sport begeistern kannst, aber nehmen wir mal zum Beispiel Volleyball an oder so, ähm, da da kommst du mit Leuten in Kontakt, spielst mit denen, spielst ja Volleyball ist zum Beispiel auch 'n Teamsport, bist mit dem im Team da kommt man immer mal irgendwie auch ins Gespräch und sowas. Hast du schon mal sowas in Betracht gezogen? Wäre das was für dich?
Ja. Genau, ja. Mhm. Also, ich habe jetzt, äh ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, das das, äh, schon, aber du hast natürlich recht, so 'ne Teamsportart würde viel mehr Sinn machen, weil Fitnessstudio macht ja doch jeder f so alleine vor sich hin und da tauscht man sich jetzt nicht so groß aus, außer „Hallo“ und „Tschüss“. Aber 'n Teamsport wäre natürlich 'ne 'ne wirklich gute Idee, ja.
Genau, und das gibt's ja auch eigentlich in so 'nem jedem Ort, ähm, dann vielleicht halt nicht die sch m ich weiß jetzt nicht, ob in 'ner Großstadt oder, äh, u i in 'nem Dorf wohnt, ähm, aber generell irgend 'n Sport, da gibt's ja meistens äh, ja immer oder meistens ja dann auch sowas wie Straßenfeste oder sowas, wo man hingehen kann, wo man Leute kennenlernen kann. Ich <snorts> weiß jetzt nicht, ob es gibt auch bei Dating-Apps also, jetzt nicht falsch verstehen, aber es gibt bei Dating-Apps auch ab ab und zu die, ähm, Option, dass man dann quasi anklickt, man sucht nur Freunde. Das wäre vielleicht 'ne Option. Ich weiß jetzt nicht, ob das konkret was für dich ist, so, einen da wirklich dann online quasi da nach Freunden zu suchen. Aber, ähm, da wäre natürlich die Sicherheit da, dass die anderen, na ja, auch Freunde suchen, weil sonst wären sie nicht auf der Plattform, ähm, das könntest du ja mal ausprobieren. Weiß ich nicht, <snorts> kannst ja mal erzählen, ob das was für dich ist oder ob du da eher abgeschreckt jetzt bist. <chuckles>
Mhm. Mhm. <laughs> Mhm. Das stimmt, ja. Ach ja, so ganz also, ich finde es 'n bisschen bisschen weird so die Vorstellung, aber aber eigentlich ist das Argument, dass da natürlich dann auch, hoffentlich, äh, Leute sind, die die ja in derselben Situation sind, ähm, finde ich finde ich eigentlich 'ne gute Idee. Äh, die Frage wäre halt, ob ich dann wieder bei nur bei anderen Ausländern, äh, lande. <snorts> Also, ich glaube, das genau, das ist der Punkt eben Amerikaner zu treffen, das ist schwierig. Und da glaube ich, ist deine Idee mit dem mit dem Sportverein ist schon ist schon richtig gut. Ähm, das macht eigentlich eigentlich wirklich Sinn, weil, ähm, ja, andere Europäer treffe ich treffe ich recht recht häufig, aber die aner also, Am Amerikaner halt nicht.
Mhm. Ja, vielleicht kannst du mir ja die Frage beantworten, ähm, oder auch dir selber beantworten. Würde ja auch Sinn machen, quasi sich mal au da aufzuhalten, wo sich die Ara Amerikaner aufhalten, wenn du sagst, du triffst hauptsächlich Europäer. Ähm, ja, wo halten die sich denn auf? Also, hast du da denn auch Zugang quasi zu den Areas, wo wo die hauptsächlich rumhängen, weil dann, ja, kommt man vielleicht auch 'n bisschen mehr mit denen in Kontakt?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, das das stimmt, ja. Guter Punkt. Ne, also, d ähm, also, ich denke, dieser dieser dieser Rat mit dem mit dem Sportverein, der ist schon wirklich super. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Also, ich glaube, da muss ich jetzt mal darüber nachdenken, was für 'n Sport das Richtige wäre für mich. <chuckles> Und, ähm das probiere ich auf jeden Fall aus.
Ja. Ja, also, super gerne. Ich hoffe, es hat dir 'n bisschen was geholfen, das Gespräch, ne? Dass du da dann auch deine, äh, Traumamerikaner kennenlernst, ähm, paar Freundschaften schließen kannst, ähm. Kannst mich ja auch gern so auf dem Laufenden halten, ähm, wie's läuft. Und ansonsten können wir uns ja auch nochmal zusammensetzen und dann, ja, ähm, nochmal so 'n bisschen diskutieren, wenn's nicht funktioniert hat, was man so an, ja, Alternativ äh, Vorschlägen machen kann, aber fürs Erste, genau, probier das doch einfach mal aus und dann schau mal, wie's läuft.
<laughs> Genau. Ja, das ist 'n nettes Angebot. Vielen, vielen Dank. <snorts>
Immer wieder gerne.